あの、まあ、雑誌もそうだし。し
ええ、業界紙？
でも新聞もそうだし、ネットもそうだし。
うん。うん。
その、そうですね、そこ、な、やっぱおんなじ業種がその看板出してるじゃないで看板っていうか、その、うん、そこ見れるじゃないですか、どういう料金体系でやっててとか。
どうも。 ええ。 はいはい。 ええええ、はいはい、入れますしね。
うん、どういう売りでやっててとか。
うん、ふん、ふん。
だから、そういうのを調べましたよね。
ええ、だから、ま、足でも稼いで目でも稼いでっていう。<laughs> 商人のような、切り口でやられてたんですね。ああ、なんかそれって、ご家族とかってどう評価されてたんされてますか？
そうですね。 はい。 はい。 あたしの両親は、私がその言って聞く人間じゃないって知ってるんで。
ううん。 <laughs> なるほど。
はい。
昔からそうだったんですね、じゃあ。
そうです。だから、ま、何も言わずに応援してくれて、その最低限の、そのリスクを避けるようにみたいな。最低限の「騙されんようにね」とか。
うん。 ええ。 はい。 ああ、なるほど。 うん。<laughs> 心配になりますもんね。うんうんうん。
うん、警察捕まらんようけうん、そう「警察捕まらないようにね」とか。
うんうんうん。
法律違反はあ、いはなんかその「犯罪なるようなことはしたらダメよ」とか。
ああ。そういうことか、なんか、それをそれって、その、ま、もちろんリスク管理がきちっと最低限のところを、ま、きちんと見て、あとは、さえあの、それを、へリスクを減らすために、今までずっと研究とか調査をするっていう方法とらえてましけど、そこになんか、勇気ってどっから出てくるものだと思いまか？業界を変わる。
はい。 はい。 うん。 はい。

なんか絵を描くのが好きだから、そういう、なんか、例えば営業が向きだけど
はい。 うん。
全然事務はできませんみたいな、例えば。うん。ひ人に、向き不向きっていうのはあるとは思うんですが
ああ、なるほどね。ま、そうですね、いますね、そういう人は。 うん。
うん。
うん、素晴らしいと思う。なんかでも、そうやって自分が向いてるっていうところを理解して、で、さらに、その自分の向いてるところを最大限活かして仕事トライしてこられたわけじゃないですか、その未経験の業界でも。
はい。 はい。
なんかそこは、すごくなんか自分も見習わないといけないなって思ったところね。たもふほみんなができることじゃないと思うんですよ、それって。
そうでですよね。
うん。うん、いむ今振り返ってみて、その自分のその飛び込み方、未きょうかい未経験業界の飛び込んだ実績ってどう評価しますか？
うん、あの はい。 もう私かなり高く評価してます、いろんな面で、はい。
あら、素晴らしい。後悔もなく？
ないです。いす一切の後悔が。<laughs>
<laughs> いいいい気持ちいいですね、なんか、<laughs> すっぱりと。<laughs> うん。は、ええ、これからまた違う業界にも飛び込んでいこうって思ってます？
はい。 はい。 そうですね、今まさにその途中ですね。
お、いいですね。今度は今また投資で？
はい。 そうですね、今投資してた分で、ま、回収する分で、なんかその方がまあ、その、別の分で投資してたんですけど、その方自体がなんか別ジャンルで、なんか結構なところに行っちゃったから。
うん。 はい。 ええ。 はい。 お！ ああああ。ななんかもううん。ポンサーみたいな。<laughs> なんかスポンサーみたいな、もう人になっちゃってますよね。投資家もそうですけど。
じゃあ 組んでやりましょうと。<laughs> はい。